बिल्कुल, बिल्कुल देखें, बिल्कुल सही कहा आपने और उम, मैं बिल्कुल सहमत भी हूँ आपकी बात से क्योंकि देखिए इंटरनेट का ज़माना तो आई है और इसी माध्यम से देखिए अ, जो अ, सर तरह के लोग इंटरनेट पे जो है अ, मौजूद हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अ, जो लो दूसरों की जो जानकारी है, वो चुरा के जो है उसका गलत इस्तेमाल करते हैं और देखिए, इंटरनेट एक ऐसी जो जगह है जहाँ पे अ, मुझे लगता है कि अ, लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि लोग देखें कोई भी आइडेंटिटी का पीछे घुस के जो है अपना काम कर सकते हैं, उनको मतलब अपनी जो है, असलियत छुपाने का मौका मिल जाता है। तो ये चीज़ देखिए उन उस चीज़ का लाभ उठाते हैं अ, ये सब जो है, चीज़ें करते हैं और क्योंकि देखिए, इंटरनेट पे मुझे लगता है कि चोरी करना काफ़ी आसान है अ, असली असल ज़िंदगी से अगर कंपेयर किया जाए, तो ये लोग मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं।
हाँ। बिल्कुल। हाँ, हाँ। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ।